Ну, не знаю насчет смятения, но я те могу рассказать про случай, который мне вот особенно запомнился вот с с этими палками и причалом.
Мгм, давай. <clears throat> <laughs> Мгм.
Э, потому что, ну, вообще я там часто бываю. Знаешь, у меня много таких приятных воспом воспоминаний. Там мы с детьми туда часто ходим купаться, и там можно просто посидеть, на закат посмотреть, э. То есть это то место, где вот я многие годы провожу, и у меня там много таких приятных воспоминаний. Но и вообще там достаточно много народа обычно бывает, то есть там люди приходят
Мгм. А! То есть она не такая не отстранённая, а всё-таки, э ль от людей ты там не спрячешься.
Нет, люди это место там, кто живет, они его знают. И, э, так как там берег, он такой немножко каменный, м, такие там корни и крупные камни, там не очень удобно купаться, вот, э, прямо с берега, поэтому все, кто хотят вот позагорать, покупаться, э, они стекаются, вот, э, к этому причалу.
Ага. Мгм. Ага.
Э, вот, ну, так что там, да, людей достаточно много в хорошую погоду, это вот минус такой.
Мгм.
Но один раз я вот вышла, м, на свою прогулку с этими палками, и было достаточно холодно, и вот было видно, что вот-вот будет дождь. Всю ночь немножко там капал. Да. Ну, я думаю, ну и ладно, я щас пройду, может быть, не буду купаться, как получится. Ну вот я, значит, прошла, ну всё-таки мне уже стало жарко, потому что неважно, какая погода. Если вот там идти активно заниматься, то всё равно я уже
Мгм. Да, пасмурно было. Ну естественно, да, разогреваешься в любом случае.
Да, м. Вот, ну и думаю: "Ладно, щас тогда я бултыхнусь в воду". И я пришла туда, народу вообще никого, ну потому что там пол такая грозовая грозовые тучи, всё это самое, все дома сидят. <laughs> Да, да. И слушай, там уже, ну, н дождь начал капать. И я вот прям помню этот момент, когда я скидываю с себя вот там обувь, эти палки, э, кепку и прыгаю в воду, когда ещё, знаешь, буквально первые капли дождя. И в тот момент, когда я бултыхнулась, ушла под воду, и потом я всплываю, и в этот момент начинается просто ливень дикий такой.
<laughs> М. Ну да, см смелых, кроме тебя, не нашлось. <laughs> Ага. Вау!
Это тако это в я просто не знаю, у меня я с я начала там смеяться как ненормальная, <laughs> потому что это было такое необычное чувство, знаешь, вот никого народу мгм, красотища, да.
<laughs> Эмоциональный такой опыт. Слушай, ну, вообще такая, романтичная ситуация, такой эпизод, э. Действительно звучит как, э, из какого-то фильма.
Да да, вот действительно, и вот эта вода снизу, вода сверху, эм, очень такое необычное чувство. И вот, и м, ну вообще, природа- это настолько вот гармонично, красиво, и вот, э, в таком месте действительно можно отдохнуть душой.
Мгм. Мгм.